Welche Aspekte davon begeistern dich denn heute noch, die du aber auf damals zurückführen kannst, welche Gefühle?
Ja, das begeistert mich, äh, damals und heute gleichermaßen. Ich finde es immer noch witzig, finde es immer noch kreativ. Heutzutage sehe ich natürlich, wie sich die Tricktechnik weiterentwickelt hat und, ähm, mir wird klarer, dass da in vielen Fällen 'n Film im Hintergrund lief und die wahrscheinlich irgendwo vor 'nem Bluescreen gedreht haben und, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist äh, halt damals wie heute interessant für mich.
Aber die die Aspekte, die du vorhin erwähnt hast, die dich gefesselt haben, dieses dieses kindliche Staunen vielleicht auch und das Lachen über die über die Charaktere, sind das für heute, äh sind das bei heu deinen heutigen Medien oder bei deinem heutigen Filmkonsum ebenfalls die Aspekte, die dich dann zu ins ins Schwärmen bringen oder die 'n Film ja, nicht nicht über damals Ja, ja, das ist schon klar, das habe ich schon verstanden. Aber meine Frage bezieht sich ja darauf, ob du heute das, was dich damals an dem Film begeistert hat, ob die Begeisterung bei anderen Filmen heute immer noch dieselben Aspekte hat. Also, wenn du 'n 'n neu neuen Kinderfilm siehst genau.
Klar, ich kann immer noch drüber lachen, habe ich doch gesagt. Ich finde es immer noch lustig. Mhm. Äh, du du sprichst grad von anderen Filmen? Wir haben doch gerade über den Herbie gesprochen. Bist du jetzt, äh, gewechselt zu anderen Filmen?
Wir haben grade über 'n Herbie genau. Meine Frage nein, meine Frage war genau: Das, was dich damals an dem Film begeistert hat, ob diese Aspekte du du du f du findest die die die Hauptdarsteller skurril, du findest die Geschichte lustig, du kannst dich über die beeumeln, ob du heute diese diese Begeisterung übertragen kannst und das noch heute in den Filmen in äh, schätzen lernst und du vermisst es heute, das habe ich ja rausgehört.
Ja, äh, die heutige Filmbranche kann man in die Tonne kloppen, weil da ist alles, äh, nicht mehr so auf Kreativität. Also, das, äh es sagen ja auch viele in meinem Umfeld, dass es, äh, meist nur noch Remakes gibt. Die schauspielerischen Leistungen nicht sind nicht mehr so hoch wie damals, es ist häufig nur noch Laientheater und ganz viel Effekthascherei, schnell schnell schnell, dann möglichst noch, äh, politisch korrekt. Also, ich kann den heutigen Film grad nicht so viel abgewinnen.

Mhm, hm. Du du hast vorhin irgendwie noch noch erwähnt, dass dich, hm, Disney so 'n bisschen verloren hat mit den mit den vo m ich habe so verstanden, Woken-Geschichten, diese oder woke Remakes, ja? Ja, aber
Woke remakes, aber darüber müssen wir ja jetzt nicht sprechen, weil's hier geht ja um Kindheitsfilme.
ja, es i i ist schon klar, aber meine Frage bezieht sich eher darauf, ob du glaubst, dass heute diese Erinnerungen, die du an diese Filme hast, auch für die heutige Generation noch da sind und falls nicht, was fehlt dann?
Na ja, auch die heutige Generation könnte sich die alten Filme angucken. Das sind ja absolute Klassiker, wie zum Beispiel auch Schneewittchen oder gebe ich nehme ich mal 'n anderes Beispiel, das mich auch gefesselt hat, der deutsche Film Momo. Warum muss man das, äh, in die heutige Zeit versetzen, in die Welt von Social Media, alles verfremden, das Ganze woke darstellen, um es möglichst modern darstellen zu lassen. Da kann man doch auch den alten Film schauen, der sehr nah am Buch ist.
Mhm. Ja. Hm, na die die du hast ja selbst gesagt, die die Filmtechnik beziehungsweise auch die die Erzählweise de der Filme hat sich ja auch 'n bisschen verändert. Also, die Sehgewohnheiten äh, genau genau genau, die die die Sehgewohnheiten haben sich ja auch verändert. Also, 'n Jugendlicher, der mit TikTok aufgewachsen ist, für den sind ja die alten Filme unfassbar langsam und unfassbar träge.
Ja, das ist alles so TikTok-mäßig geworden, alles so schnelllebig.

Na ja, wenn man's als Ritual bezeichnen will, wir haben ja dann als Kinder häufig nachmittags die Filme geguckt. Und dann hat meine Mutter für sich Kaffee gemacht, für mich und meinen Bruder Kakao und, äh, dann hatte sie manchmal auch Kuchen gebacken oder es gab 'n paar Kekse und dann haben wir, äh, es uns vorm Fernseher gemütlich gemacht und dann so Filme zusammen geguckt.
Hm, aber das war äh, hm, das war dann in der in immer in der Familie im familiären Raum. Also, Freunde und so weiter waren dann
Freunde, äh, kamen auch mal dazu, dann war das ähnlich, ja. Es man hat ja auch als Kind mit anderen Kindern zu Hause gespielt und wenn man nicht draußen war, dann war man halt drin, weil vielleicht das Wetter schlecht war und dann hat man so 'n Film geguckt und dann gab's auch Kakao und irgendwie noch Kuchen dazu.
Mhm, wenn du heute über den Film redest, für welche Art von Publikum glaubst du, funktioniert der heute noch? Und wie würdest du ihn beschreiben, äh, um jemanden da so richtig den den „Dumbo“, den Originalfilm von dem her äh, nicht nur in Entschuldigung, nicht „Dumbo“, ne, ne, den den den den VW-Käferfilm, den den Käferfilm.
Welchen Film? Den „Dumbo“. Jetzt hast du über “Dumbo“ gesprochen. Ich dachte, “Herbie“. Mhm, naja, äh, ich denke schon, dass man gewisse Kinder auch heute noch damit erreichen kann, weil er einfach lustig ist. Vielleicht würden die mit der Zeit nicht mehr so richtig klarkommen, weil man ja schon merkt, das spielt in den 60er Jahren, aber <clears throat> vielleicht auch Nostalgiker, äh, und Autofans
Mhm.
weil da werden ja auch viele alte Rennwagen gezeigt.

Kino ist für viele Erwachsene mittlerweile eine große Inspirationsquelle. Und sehr oft geht diese Inspirationsquelle auf den 1. Film oder auf 'n Film zurück, den man als Kind gesehen hat. War das bei dir auch so der Fall, dass dich irgend 'n Film besonders beeindruckt hat?
Ach, ich habe so viele Filme als Kind gesehen. Meine Eltern, die haben ja damals auch viel auf VHS aufgenommen im Fernsehen und, äh, da hatte ich so einige Lieblingsfilme, die auch so 'n schon etwas älterer waren älter waren und, äh, da fällt mir zum Beispiel dieser Film „Herbie- Ein toller Käfer" ein. Also, der war schon aus 'n 60er irgendwie und den fand ich voll lustig.
Mhm. Mhm. <chuckles> Ja da ja, ja. Okay, und w woran woran machst du da die Erinnerungen fest? Gibt es bestimmte Szenen oder irgendwie bestimmte Abschnitte, die dich besonders gefesselt haben?
Ja, da war jetzt dieser Herbie, äh, der war 'n VW Käfer und der hatte übernatürliche Fähigkeiten, hatte irgendwie auch 'n Bewusstsein und war viel schneller als alle anderen Autos und dann war da sein, äh, ziemlich schrulliger Gegenspieler und, äh, dann, äh, äh, äh, gab's da so ulkige Momente während des Rennens und, äh, das, äh, hat mich echt zum Lachen gebracht damals.
<snorts> Mhm. Hieß der nicht irgendwie Dudu oder irgends oder oder verwechsle ich das na? Ah, Dudu war die Deutsche Version.
Das war die deutsche Version, die g äh, die hat mir aber nicht so gut gefallen. Ich meine jetzt diesen amerikanischen Film, da gab's mehrere Teile, aber der allererste von Robert Stevenson, der auch Mary Poppins gedreht hatte, der war so richtig cool.
Ja, ja, genau, da war irgendwas. Ja. Ja, ja. War war noch Disney familientauglich, ne? Für 'n 8 bis 80
Mhm. Ja genau und so Disney Filme habe ich natürlich auch sehr verschlungen, zum Beispiel Dumbo, über diesen Elefant mit den großen Ohren.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Gehen wir n gehen wir nochmal zurück auf den au auf den Käfer. Weißt du noch, wo du den gesehen hast oder in welcher Begleitung du den gesehen hast?